あの、うまく謝るために心がけていることってありますか？
あ、はい。もう、えっと、常に私は、うん、間違えてたりとか、あの、なにか「あ、違ったな」と思ったら「素直に謝ろう」って、常日頃思ってるんですね。
うんうん。 はい。 おお、大事ですね。うんうん。
はい。はい。あの、なんでそう思ってるかっていうと、あ、う私の母が、小さい頃から、あの、もうすごいずっと言ってきたのが、まあ、「挨拶を必ずしなさい。おはようございますとか、こんにちはとかは、誰に対しても必ずするように」と、あとは、「ありがとうと、ごめんなさいっていうのは、言える人にちゃんとなりなさい」っていうのをずっと、こう、小さい頃から叩き込まれてたんですね。
うん。 はい。 はい。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。うん、うん。
はい。え、それができたら、やっぱり人と上手くコミュニケーションを取れるので、あの、ったいに、もうそれは必ず、すん素直に言える子に育ってねっていうのがあったので、謝る時も、まあ、す「あ、これは私が悪かったな」っていう風に思ったらすぐに謝るっていうのは、割と、あの、躊躇なくできるタイプだと思ってるんです。
があ。 はい。うんうん。 はい。 うーん、素敵ですね。じゃあ、例えば、もしあなたがうまく謝るって言った時、どういう場面を想像しますか？例えば、お仕事とか、家族、恋人とか友達、何でもいいんですけど、なんかありますか？
うん。 はい。 はい。 あ。 はい。 はい。 うん。 そうですね。ま、どの人に対しても、ま、あの、同じような感じになるんですけれども。まず、仕事場で、こう、対立してしまう意見が対立してしまう時ってあると思うんですね。
うーん。 はい。 うん、そうですね。
はい。で、その時に、なちょっと、こう、冷静に考えて「あ、ちょ、言い過ぎたかな？」とか「あ、相手の言うことも一理あるな」って思った時に、あ、これは私がすぐ引いて、ももう一度こう、建設的な話し合いをした方がいいなって思ったら、すぐに謝るようにするんですけど。ただ、あ、ごめんねっていう風に言っても、相手は、もう、もし、ちょっと感情的になってしまってると、ただ、ごめんねって言っても、それで修復できないことの方が多いと思うんですね。
ああ。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 ああ、確かにそうですね。うんうん。
うん。ただ、この場を収めたいから言ってるんでしょっていう風にとらわれてしまう捉えられてしまうと、結局謝っても意味がないので、こうこう、こういうことについて私は非を認めてますっていうのを、理由をきちんと言うようにします。
うーん。 ああ。 ああ、大切ですね、理由をちゃんと伝えるって。確かに。じゃあ、あの、謝る時に1番大事にしている言葉だったり、態度とかってありますか？もしなんか具体的なフレーズとか、そういう態度があれば教えてもらえると嬉しいです。
うん。はい。 はい。 はい。 うん。 はい。特に、必ずこれを言うっていうのは、ちょっと、今ふと思い当たらないんですけれども、あの、ま、その場で、こう、まあ、何か謝らないといけないっていう時って、お互い、おそらくちょっと感情的になってることがあると思うので、少しはい。少し時間を置いて、あ、さっきはちょっとヒートアップしてしまったんだけど、後から考えてみたら、みたいな、そういう前置きを言うことは結構あると思います。
はい。 うんうん。 ああ、確かに。うんうん。 はい。 ああ、でも確かにそうやって言ってもらえると、なんか安心しますね。うーん。
そうですね。で、あ、この人何かを言いたいんだなっていう、まずこう、耳を傾けてもらえると思うんですね。
はい。
はい。で、そのあとに、えっと、ちょっと具体的な例で挙げると、あの、あ、しゅ主人と喧嘩を喧嘩まではいかないんですけど、意見が食い違った時に、あの、「いや、私はこう風にやってたんだけど」って言うので、「いや、こう風に聞いたよ」とかで、うろ覚えのこう、知識でぶつかってしまったことがあったんですね。
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 はい。
で、その時に、一旦もう、なんか埒が明かないので、ちょっとこうお互い別々の場所に離れて
うんうん。
で、その間に私はちょっとググってみたんですよ、自分が言ったことが間違ってたかなってはあ。で、そしてははい。そしたら私がうろ覚えで、あ覚えてた知識の方が間違ってたんですね。
うん。 へえ、そうなんですね。うん、可愛い。<chuckles> あ、そうなんですね。うんうん。
はい。で、その時に、ああ、これはやってしまったと思って
はい。
主人のところに行って、ま、さっき言ったみたいに、「あの、さっきはちょっとヒートアップしてしまって、私の意見を、『いや、絶対間違ってない』みたいな言い方をしてしまったんだけども」
はい。 うーん。
「実は、今調べてみたら私がなんか勘違いして覚えてたみたいで、こう、こう、こいふに、あの、インターネットで出てきたから、あなたの意見の方が正しかったみたい、ごめんね」っていう風に謝りました。
はい。 へえ、あ、そんなことがあったんですね。いや、でも、なんか、時間をかけすぎずにすぐ謝れるっていいことですよね。
はい。 はい。あの、多分みんな、た嫌な気持ち、喧嘩というか、少しこうピリッとすると、こう、お互い、全然そう思ってなかったことを、なんなんか、こう、イライラしてしまったりとか、違う方向に進んでしまうと思うので、もし謝って、あの、うまくそのあと？進むんであれば
はい。 うんうん。 うーん、うん、確かに。 うん、うん。 うん。
謝ってしまった方がいいかなっていう風に思ってま
あ、へえ、まあ、でも大事ですよね、それは。なるほど。じゃあはい。
はい。 あとはあ、ごめんなさい。あとは、お友達が一言言ってくれたことが以前あったのが「負けるが勝ち」っていう言葉を教えてくれたお友達がいたんです。
うん、うん。 ああ、はい、気になる。うん、うん。
はい。うん。なんか、なその友達は、私、そんなに仲のいいお友達だったわけではなくて、社会人になって、なにかの交流会かなんかで、何回か会ったことがあるお友達だったんですけれどもはい。で、その時に、うーん
はい。 うんうん。 おお。うんうん。
その彼女が、なんかその、男性とぶつかってしまった時があったんですね、なんかその、ちょっと、交流会の後の食事会みたいなので。で、その子は全然悪いことではなかったと記憶してるんですけど「ああ、もう、あ、ごめん、ごめん、私が悪かったね」っていう感じで、こう、一歩引いて、なんか、そこの場所を、こう、しゅうふ収束に向かわせたんですよね。
はい。 うんうんうん。 はい。 うん、うん。 へえ。
で、その彼女に「あえ、なんであの時別にあなた悪くなかったのに、あの、なんかすぐにパパッと引いて、『あ、ごめんね』っていう風に言ったの？」っていう風に聞いたら「もう、あそこで、あの人はまあ、こう、しゃ社会人としてのプライドというか、まあ、あの、あったし、あすあそこでこう、言い負かしても結局いいほうに行かないから、もう私は負けるが勝ちでいいと思ってる」っていう風に
うん、うん、うん。 はい。 はい。 うん、うん。 うん、うん。 へえ、そうだったんですね。うん、うん。いや、なんか、すごい興味深いですね。<laughs>
言っていて。うん。 <laughs> ねえ、そう。その子も、すごい、別に、私とそんなに年齢が変わんなかったんですけれども「あ、大人だな」と思って。
わ！すかうんうん。 ええ、確かにすごい大人ですね、それは。うんうん。
はい。 で、その時に多分こう、言い合ってたら、多分、相手の立場とかもあったので、なんか向こうもあの、非を認められなくて。
はい。 はい。 うんうんうん。
なんかこう、結局、せっかくの交流会の後の、ま、みんなであの仲良く、もっとしましょうっていう会をが台無しになってたと思うんですけど。
はい。 ああ、そっか、はい。
はい。もう彼女の、ま、大人な対応で、ほんとにこう、その場が和んで、みんなまた普通に、あの会食ができたので、あ、そうやって引くことが、すごく場のふ空気を和ませて、あの影響力があるんだなっていうのを目の当たりにしたんですね。
うんうん。 うんうん。 はい。 ええ、すごい、なんかいい経験ですね、それは。
はい、その時に「あ、私もこういう人になろう」っていう風に思いました。
うーん、確かに相手の経験から何か得られることって、ほんとにたくさんありますよね。うーん。じゃあ、例えば、なんかその誰かを怒らせてしまって、謝る時って、メッセージ、例えば LINE とかで済ませるのか、直接会って謝るか、結構どっちを選ぶことが多いですか？なんか、判断基準とかってあったりします？
はい。 はい。 うん。 そうですね、もうできればやっぱり、顔を見て謝るのが一番その人に伝わるので
うん。 うーん、確かに。
お互いに対面で謝った方がいいとは思うんですけど。
はい。
なかなか時間が作れなくて、あの、どうしても LINE だったりとか
はい。 うんうん。
にしかならないっていう時は、ま、早めに謝った方がいいと思うので、ま、私いうん、致し方ないけども、やっぱり LINE で伝えるっていう風にします。ただ、やっぱり文章になると、表情も分からないし、なかなかその言葉が上手く伝わるか、自分が思ってるように相手が捉えてくれるかっていうのは、ちょっとリスクがあると思うんですよね。
はい。 確かに、うん。 うん。 はい。 うーん。 そうですね、うーん、たし
うん。 なので、必ず多分フォローアップはした方がいいとは思ってるので、ま、LINE でまず第一段階、あの、「この時はこう風にあの、ちょっと言ってしまったけれども、あ、なんか私の言い方がきつかったと思うから、ごめんね」っていう風に謝って、で、後日、会えた時に、「あ、この間はほんとにごめんね」っていう風に、まうんうん、その時はちょっとカジュアルでいいと思うんですけど、やっぱりなかったことのように、そのまま普通には過ごすと、「あ、あの時 LINE で謝ってくれたけど、多分謝ってるればいいやぐらいの感覚で謝ったのかな」っていう風に捉えられてしまうと思うので。
はい。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 なるほど。うーん。 はい。 うんうん。 ああ、確かに難しいですよね、そこは。うーん、なるほど。
うん。 なので、必ず、うん、フォローアップはするようにしますね。
うんうん。フォローアップ大事ですよね。なるほど。
ええ。多分、仕事だとそれが一番必要になるのかなっていう風に思いますね。
あ、そうですね。確かに仕事は、なんか、余計プライベートの時よりも必要かもしれないですね。うん。
はい。 ですね。なので、まあ、もしかしたら、じゃ、対面で謝った後に、逆にフォローアップでメールで、あの、前回こう、こう、こういうミスをしてしまったので、あの、こむえ、失礼しました。今後はそういうふんなことがないように、こういう風に改善しますね、みたいな感じで、2回ぐらいに分けて、多分謝ると、信頼が戻るんじゃないかなっていう風に思います。
うんうん。 うーん。 ああ、いいですね。はい。 わ、確かに。全然印象が違いますもんね。フォローアップがあるのとないのとじゃ。
そうですね、やっぱり。で、1回だけでは、やっぱり人って、あの、分かってるけど、あ、この人反省してるのかなっていう風な、ちょっと疑いの目を向けてしまいがちなので。
ね。 はい。 うーん。 確かに、そういう風に見えちゃいますよね。うーん。
うーん。たんいにやっぱりににフォローアップ2回ぐらいきちんと別の方がお形で謝る方が、あ、この人反省してるんだってちゃんと伝わると思います。
はい。 ああ、確かに。あ、ちょっと気を付けたいポイントですね、仕事では特に。なるほど。じゃあ、謝っても許してもらえない場合って、どういう風に動きます？
<chuckles> もう、謝っても許してもらえない時は、もうひたすら、その人に態度で
うん。
行動を示すしかないと思うので。
ああ、そうなんですね。うん、うーん。
はい。ね、ま、拒絶するじゃないですか。もし謝っても、相手の気持ちが収まらなければ、もう私とは話したくないとか、距離を置きたいっていう風になってしまうので。
そうですね。 はい。 うん、うん。 うーん。
もうそこは、あえて距離を縮めるように します。うん。
うーん、確かに。もう行動で示すしかもう何も、じゃ、メッセージとかも送らないってことですか？
そうですね。なので、お友達だったら、ま、メッセージを送るっていうよりも、あ、今度一緒にお茶しない？とか、なるべくこう誘って
うん。 ああ、はい。
あの、うん。距離を縮めるようにしますし、仕事場だったら、ま、社内の人だったら、あの、どうしてもね、お仕事一緒にしなきゃいけないので、向こうも無視しし続けれないと思うんですけど。あえて、いつもよりも、ちょっとコンタクトを多めにして、コミュニケーションを取るようにしますね。
うん。 うんうん。 うーん。 うんうんうん。 いや、そうなんですね。いや、でもそれしかできることないですよね、謝っても許してもらえなかったら、確かに。自分のきはい、うん。
そうですね。 はい。 あの、お客様とかうん、客様とかだったらもう、それだったらもう仕方ないので、もうとにかくコンタクトを取って、何も用事がなくても、あっ、なんか、あの、確認したいこととかありますか？とか、お役に立てることありますか？みたいな感じで、うん、とにかくあなたのことをほんとに思ってますっていうことを伝えるためにコンタクトを取ります。
はい。 うんうん。 はい。ああ、なるほど。 あ、でも、もうほんとに何だろうな、人間関係で結構大事なことですよね、それは。
はい。
うーん、じゃ、やっぱり日常的にもそれは意識されてるって感じですか？
そうですね、やっぱり、あの、距離ができてしまうと余計に誤解を招いてしまったりすることもあるので、うん。特にやっぱりそのこじれた後に関しては、フォローアップと、いつもよりもちょっとうっとうしいかなって思うぐらい、あの、ちょっと連絡を取って、で、本当にもうこの人、今後一切関わりたくないっていうふうに思われてしまったら、もう、難しいので、ま、その時はうん、何回もちょっとチャレンジしてダメだった場合はもう諦めるしかないですね。
うんうん。 そうですね。うんうん。 うん。 うんん。 はい。 うんうん。 そうですよね。 うん。 そうですね。ま、やれることはやって、どうしてもダメならもう距離を置くじゃないですけど、ちょっと身を引くしかないってことですよね。
そうですね。はい、ストーカーにならないようにしないといけないですよね。はい。
<laughs> そうですね、ちょっと距離感は大事ですよね、それは。いや、今日はうまく謝るために心がけていること、たくさん教えてくれてありがとうございました。
はい。 こちらこそありがとうございます。